Tabii. Yani, bunu başaran insanları gördükçe hani, bu, hani, benim en büyük motivasyonumdu zaten. "Ya, bu başarılmış, hani, ben de bunu başarabilirim." Bu şekildeydi, hani, daha çok.
Hı hı. Hıı. Hıı, öyle güzel örnekler vardı o zaman etrafında. Hani, böyle bir örnek alabileceğin. Ya, benim aslında çok olmadı. Benim etrafımdaki bütün insanlar, işte, belli 20'li yaşlarında belli bir mesleğe başlayıp 60 yaşına kadar, 65 yaşına kadar o işi yapıp oradan artık, hani, emekli olan falan insanlardı. Böyle şeydi, hani, çok stabil bir hayat. Ben o anlamda çevrenin çok desteğini görmedim açıkçası. Hani, ailemin moral desteği dışında çok faydası olmadı. Ama beni de şöyle bir şey, beni çok etkiledi. Eee, 1 film 1 film izlemiştim. Çok enteresan. Hani, hiç dersin ki "Hani, 1 film ve 1 kitap hayatını değiştirebilir mi?" 1 tane filmde, eee, şey oluyordu. Eee, bir a babası, çocuğun babası, eee, işte, bir hastalığa yakalanıyordu ve işte, çocuğu alıyor, 1 günlük tuttuğu günlüğü veriyordu. O günlüğünde de işte, hayatına dair, işte, pişmanlıklarını, almadığı kararları, aldığı kararları falan anlatan bir şey, ııı, veriyordu o günlükte
Tabii, tabii. Evet. Nasıl? A, a! Hı hı. Ya, çok derin!
çok, çok derin, çok güzel filmdi. Çocuk da tam o anda, işte böyle, eee, eşinden boşanmış, işte, şehir değiştirecek. Tam böyle geçiş aşamasında filan. Beni böyle çok etkiledi mo o motivasyon şeysi. Çünkü babası da yani, çocuk öl eee, babası tabii o anda ölmemişti ama, eee, bayağı hastaydı. O beni çok etkiledi. Çok enteresandı ya, hani. İnsanın hayatını değiştiren böyle bazen 1 film bile olabiliyor, yani. Ama sen şanslıymışsın. Senin güzel örnekler varmış. Yakın çevrende miydi bu örnekler? Güzel, hani, bunu başaran insanlar.
Ölüm döşeğinde. Hadi ya! Emm. Hani, yakın çevremden duyduğum örneklerdi daha çok diyelim. Evet.
Ha, anladım, anladım, anladım. Ama gene de yeterli olmuş. Yani, duymak bile yetmiş herhâlde. A, çok güzel bir şey. Ben o kadar şanslı değildim valla. Çok stabil bir ortamdaydım, yani. Herkes böyle çok
Tabii. E, sizinki hani, çok büyük bir cesaret. Ona herkes cesaret edemez kesinlikle. Bence o yüzden de olabilir.
Evet, hani, Orhan Pamuk diyor ya: "1 kitap okudum, hayatım değişti." Ben de öyle söyleyebilirim. 1 film izledim, hayatım değişti <chuckles> diyebilirim. Arayış dönemime denk geldi.
<chuckles> Herkese nasip olur umarım.
Ya, umarım gerçekten, hani, nasip olur. Imm, ben de hani, çok pişman olmadım. Tabii, sıkıntıyla karşılaştığım zamanlar oldu ama pişman olmadım. Eee, umarım kimse de pişman olmaz. Bir de böyle, hani, kendimle gurur duyduğum özelliğin bana güzel bir şey getirdiğini fark edince motive oldum. Eminim sen de öyle olmuşsundur. Belki, eee, böyle, herkese anlatırken
Kesinlikle ya. İnsanın kendiyle gurur duyması, evet, yani, her alanda çok etkiliyor. Bütün hayatın faturası. Evet, evet, onları da hani, mutlu, pozitif yapıyorsun falan. Çok iyi. Hep olsun umarım. Evet. <chuckles>
Çok güzel değil mi? Arkadaşlarına filan anlatıyorsundur. Çok güzel bir şey bence. Ya, bence hep olsun bu özelliklerimiz. Hiçbir zaman bunlardan, hani, vazgeçmeyelim. Hayallerimizin peşinde koşmaktan. Çok teşekkür ederim.